Nah, hasilnya emang TBC gitu kan. Nah, terus dikasih olah obat, tapi ya cuman enggak dihabisinlah karena, kata temen
Oh. Mhm mhm.
"Nak, kalau make obat dokter tuh ya, makannya butuh waktu lama, butuh tahunan. Coba kamu dulu yang ini dulu." Oke aku coba. Uh. Terus, 5 hari, sembuh.
Oh gitu oh gitu, awal awalnya berarti Abang udah, Abang, ini ya, apa Oh, ya, 5 hari?
Iya.
Jadi, Abang tuh awalnya pergi ke dokter, dikasih obat-obatan, gitu ya, berarti udah ada usaha untuk ke medis dulu ya? Jadi, setelah dari medis, eee, dirasa, eee, pengobatannya bakal lama, bertahunan. Nah, Abang, coba dengan, eee, obat yang herbal itu?
E ndak. Bener, jadi ya, yak yang di
Oh, gitu.
Eee. Heeh, ini makan itu, nah itu ya, semenjak itulah aku jadi karena ibarat merasa tertolong dan me Temen-temen yang lain tuh tahu mereka saling cari obat saling cari tanaman dikumpulin biar nanti ada perlu apa,.
Mhm mhm mhm.
Tanaman-tanaman itu ada yang ada sebagian yang bisa dikeringin ada yang, harus pada saat itu di diolah langsung. Kayak ada tanaman yang kayak dikering
Oh, kalau kalau yang dikeringin tuh, boleh tahu enggak apa aja?
Rumput itu rumput. Ya. Heeh, akar la e akar ilalang.
Mmm.
Akarnya itu, ada ila ila ilalang itu ada akarnya kan.

Oh oh gitu, hobi.
Jadi saya alasannya kita nih aku nih lagi butuh cari, untuk bikin obat ini, nah aku cari te informasi sama teman yang lain ada enggak dilihat, yang misalnya, apa, kambing berok misalnya kan atau rumput, apa rumput obat tadi gitu.
Mhm mhm. Oh, kalau yang rumput yang langsung diolah itu, yang nggak perlu dijemur tuh apa aja, kalau boleh tahu?
Mhm, kayak gitu kan. Oke akar alang-alang tadi, terus, eee, meniran bisa tapi terus itu a pa ata ku kumis kucing tahu kumis kucing?
Mhm mhm. Tahu tahu tahu kumis kucing. <chuckles>
Nah itu kumis kucing itu bisa dikeringin bisa itu, dipakai terus ada ada daun, daun.
Oh itu itu bisa ju buat obat juga ya kumis kucing ya? Kalau kumis kucing untuk obat apa tuh?
Iya kumis kucing bisa, itu untuk kumis kucing untuk misalnya untuk rematik, eee, apa tuh untuk
Oh gitu.
Gitu. Mhm mhm mhm, ya tapi ini butuh masih butuh apa, kata orang tuh kalau di nin di dunia, kedokteran harus di benar-benar diteliti dulu ya. tapi karena kita secara secara secara tradisional ini ibaratnya secara kita ini, ibaratnya tuh karena ada udah kerasa jadi, ya itu dipakai gitu kan.
Medis ya? Oh harus, heeh heeh. Mhm mhm. Oh. Oh iya mungkin kayak di Jawa kayak apa ya, eee, kayak wedang gitu ya re rebusan rebusan gitu kan banyak dari, ilalang terus banyak, eee, pakai cengkeh, jahe, ginseng dan lain-lain itu itu, sama seperti itu ya, caranya caranya diseduh gitu ya?
Heeh. Ya. Betul nah itu. Sama sama jadi Seduh jadi kita tuh udah dibersihin cuci bersih, eee, kemudian ya bersih langsung direbus tuh kayak dikasih air tuh ada takarannya misalnya satu satu liter itu untuk berapa, gram tanaman gitu kan.
Oh. Mhm mhm. Mhm. Oh.
Heeh, jadi ada takarannya berapa berapa im mililiter ya, di untuk diminumnya berapa banyak, itu udah ada ada, ada ininya takarannya juga.
Nah, kalau takarannya kurang atau takarannya terlalu berlebihan tuh apa yang terjadi tuh Bang, kalau aku boleh tahu?
Nah kalau takarannya kurang kayak yang ibaratnya keenceran gitu ya, berarti kan apa namanya bahan tadi kan enggak enggak secara maksimal tuh, padat lah kayak kalau misalnya kan kalau kental ya kan berarti kan padat kan ibaratnya kan, nah sedangkan kalau udah keenceran berarti bahannya itu harus diminum lebih banyak.
Oh. Mmm. Oh gitu.
Kalau sedangkan kalau kental ya ibaratnya pas lah ya takarannya pas, jadi tinggal sedikit aja kita minum nggak terlalu banyak gitu.